Iya iya iya, betul betul, emang jadinya lebih ke rasa ya, iya iya, penting pasti gitu loh untuk, eee
Mhm mhm, iya. Itu penting sih. Iya, heeh, karena kan supaya kita nggak keteteran.
Betul betul, biar gak keteteran sama apa sih, eee, lebih tenang juga ya apa yang kita jalanin gitu loh. Betul betul, Mbak, iya.
Mmm. Mhm mhm. Mhm. Heeh. Iya iya iya, kalau Kakak apa nih, pagi yang bikin kebiasaan sehat gitu? <chuckles> Pagi kebiasaan pagi yang sehat.
Kalau saya sendiri sih lebih, eee, ini Mbak, apa, eee, minum air putih gitu, sebelu minum air putih pastinya gitu, apalagi kalo misalnya minum air anget gitu loh, eee, terus sarapan pastinya perlu. Kalau saya biasanya kalo sarapan itu wajib, soalnya kalo nggak pasti bakal ngerasa rungsing gitu, eee, karena lapar, dan emang gak fokus jadinya, kalo misalnya mau berkegiatan mau bekerja itu. Terus kayak emang stretching ringan lumayan lah, tapi kadang jarang sih stretching ringan. Nah, kalo untuk sekarang, jadinya ya lebih ke
Heeh. Heeh. Iya iya. Iya. Iya iya. <clears throat> Heeh. Mhm, bet oh gitu, mhm. Lapar <laughs> oh iya pusing, <chuckles> Iya, iya betul. Iya iya. Heeh, iya. Eee, heeh heeh.
eee, apa, eee, minum air putih aja, terus gak perlu terburu-buru lah. Mmm, gak perlu terburu-buru kita.
Heeh. <clears throat> Iya, air putih yang banyak gitu kan, ya memang air putih yang banyak itu memang, eee, apa namanya, penting banget sih gitu, mhm, terus ada jeda waktu pagi itu penting juga.
Mhm mhm. Hmm. Kita juga Betul betul, misalnya kita juga gak perlu terburu-buru lah misalnya untuk, mmm, melakukan, mmm, semuanya gitu, mmm, kalau misalnya kita terburu-buru, udah terburu-buru banget di pagi hari, itu ya jadinya nanti mood-nya juga, eee, gak enak gitu. Eee, seterus
Iya. Iya. Heeh. Makan sesuatu. Iya iya benar. Heeh, heeh. iya, iya iya, bener banget sih, iya iya, bener banget. Iya, yang penting kita taulah ritme kita, eee, pagi hari, eee, pagi hari seperti apa supaya mendukung kegiatan kita dalam 1 hari nanti aman gitu kan, eee, gak keteteran, gak bikin stress gitu kan. Karena <chuckles> mungkin jadwal dadakan yang kita gak inget-inget gitu. Jadi, ya yang penting kita sendiri lah yang bisa mengatur ritme kita sama kebiasaan pagi hari. Mhm, gimana Kak? M
Iya iya, heeh heeh, betul betul. Heeh heeh. Iya iya. Heeh. Mhm mhm, heeh heeh. Iya iya iya, dan emang Mhm, dan emang apa ya, kalau terburu-buru pun kita juga gak enak ya, kalau misalnya udah lumayan pernah juga gitu, sering karena terburu-buru jadinya mood-nya gak enak, terus, eee, ya apapun yang kita lakuin itu jadi gak gak nyaman gitu, hectic. Betul betul. Heeh.
Ah, Iya. Iya. A Iya, betul, iya bener banget. <sniffs> <clears throat> Heeh. Nggak efektif ya. Heeh, betul, nggak nyaman. Oke, ya, sip Kak. Semoga bisa konsisten dengan kebiasaan pagi yang baik. <chuckles> Sehingga harinya juga efektif, oke makasih, selamat sore Kak, iya sampai ketemu lagi, iya.
Mmm. Hmm. Iya, thank you ya, Mbak, ya. Heeh, yo thank you, sampai ketemu lagi nanti. Put